إمم، طب هو كل حاجة بقى دلوقتي آآ، <tsk> آآ، يعني كل حاج أي حاجة جديدة أو ف أو في حاجة دي يعني في حاجة جديدة ظهرت مكان العادة دي، يعني ما بتجيش مثلًا تقول له طب يلّا نروح مثلًا النادي مع بعض؟ ما فيش أي حاجة عوضتها يعني؟
بصراحة العادات و دلوقتي يعني العادة دي آه اتغيّرت كتير، يعني بقينا دلوقتي اللي هو، أولًا ما بقيناش تقريبًا خلاص نطلع على السطح نشوي تاني ما بقاش لها طعم، ما بقاش لها طعم، لو أنا طلعت دلو لو طلعنا دلوقتي لا، لا، لا، هي كانت حلاوتها في اللمة أصلًا، يعني هو أصلًا الموضوع كان مُمتع مش عشان اللي هو أكلة حلوة باكلها لأ، هي عشان اللمّة، بالنسبة لي أكتر عشان اللمّة، بالنسبة لي أنا يعني، كان عشان اللمّة أكتر مش اللي هو أكلة حلوة وخلاص. هي اللي كان بيجمعنا الأكلة دي، الأكل ده هو اللي كان بيجمعنا، بس مش هو مش هو بالنسبة لي اللي هو الحاجة الممتعة، إن أنا مستني الأكل عشان آكُل لأ، أنا فرحان باللمّة دي إنه كله متجمع وكلنا قاعدين مع بعض. بس دلوقتي طبعًا مبم
إمم هي كانت للمة بس؟ إمم. إمم. آه. إمم. إمم. كان نفسك تحافظ عليها أو تر يعني كان نفسك
كا آه أكيد، أكيد، بس خلاص الدنيا مشاغل بقى <chuckles> ما بقاش حد ييجي لحد دلوقتي، وحتى الزيارات قلّت. بقى بصراحة
طب ما ما فكرتش إنك مثلًا ت ت تعمل لهم ك زي كمين كده، أنا ه أنا خلاص هارتب وأكلّم كل واحد يلّا بينا، أنا احنا أنا عامل كذا، خلاص زي أمر واقع؟
لأ بصراحة لأ من بعد الكورونا ما ي أصل الكورونا حتى دامِت، آآ، الكورونا قعدت معانا تقريبًا اللي هو ييجي سنتين أو أكتر، قعدت ييجي 3 سنين، من 2020 لحد 2023، أنا مُتذكر لحد 2023 كنّا بنلبس كمامة على ما أتذكر يعني أو ألفين اتنين وعشرين، قعدنا ييجي سنتين ونص والّا 3 سنين بنلبس كمامة اللي هو خلاص. فهي الحاجة الح الحاجة لمّا عدى عليها وقت طويل وما بقتش تحصل، فخلاص اتنست، اتنست عن عند عند المعظم. أنا مش نسيتها بشكل ك مش نسيتها بشكل كامل، بس لمّا بافتكرها باقول آه دي كانت أيام جميلة.
إمم، إمم. إمم. أيوه. وقت طويل عدى. إمم. إمم.

امم مين بقى اللي كان آه،
من بعد الكورونا ب هاقول لِك أكتر حد يعني كان
ما آه مين ما أكتر حد كان حريص إن ال إن موضوع اللمة آه ال آه.
حريص إن ال اللمة تيجي تاني آه بالضبط. آآ هاقول لِك، آآ الحوار ده مش كان بيحصل من حد دايمًا ثابت، بس أنا أنا كص أوقات كان بيحصل منِّي، أنا مثلًا أدِّي مكالمة مثلًا، أرن على مش عارف عمي، أرن على خال طب يلّا تعالوا، طب يلّا مش عارف إيه. بس ما كانش بيحصل من حد ثابت لأن إح إحنا الاتنين برضه كان لينا نفس الاهتمام. أنا كنت مرّة أعملها، كان مرّة ألاقي ابن عمي هو اللي بيعملها بيكلم والده يقول له يلّا طيب يلّا نروح لعمي مثلًا نتقابل النهاردة، ونلم الدنيا كده تاني. فكان في اللي هو شغف بيننا إن هو أنتَ مرّة بتعملها، مرّة بتيجي منِّي أنا، مرّة بتيجي منك، ومرّة بتيجي منِّي وهكذا. وكانت بتمشي يعني. وكان الحوار بيتم كل أسبوعين 3 شهر بالكتير.
امم. امم. امم. آه. امم، طب ل آه و بتشجعوا بعض يعني. آه طب لمّا بتفتكرها امم كن بس إيه؟
امم. بس م بس من بعد الكورونا بقى ما ما فيش اللي هو حد خلاص بقى يبادر في الحتة دي بصراحة. من ساعتها الموضوع اختفى خالص.
امم. لمّا طب لمّا بتقعد تفتكرها دلوقتي تحس بإيه؟ يعني بتحس إنك آمم م مشتاق إنك تعمل حاجة زي كده تاني؟ والّا طبيعي إنها خلاص راحت مع الزمن والناس اشتغ آآ اتشغلت بقى و
باقو باقول إنها كانت يعني دايمًا كل ما بافتكر باقول إنها كانت أيام جميلة أوي، ونفسي إنها ترجع تاني.
امم، ويعني ما بتحاولش مثلًا إنك ت ترجّعها مَرَّة تانية، أو ت تخ يعني تبادر مثلًا إنك والّا خلاص الدنيا كل واحد اتشغل ب بحاله بقى و
ده اللي بافتكره دايمًا. لأ، كل واحد ب بالضبط لأ، كل واحد انشغل بحاله بقى، وما بقاش في حد فينا بيبادر بصراحة يعني. بس بس هي كانت أيام جميلة. أنا بصراحة كنت أيام ب بس بابقي مستمتع فيها أوي، في اللمة دي بصراحة. أنا كنت من أكتر الناس اللي كنت مستمتع أوي باللمة دي.
امم. طب امم. طب شايف إن الجيل الجديد بقى اللي هو الأطفال اللي كانوا أنتم كنتم كبار، وهم كانوا أطفال، الجديد الجيل الجديد ده ما بقاش يعرف عن بعض حاجة، مش مهتم أصلًا إن هو ي آمم <tsk> يبادروا إن هم يتلموا، أو إن هم ي يعملوا مثلًا قعدة زي
امم. م ما عندهمش آآ بأمانة ما عندهمش الحتّة دي أوي زينا إن هو لأ، ما بتحسي إن هم لأ، ما لهمش في حتّة إن هو يتكلموا طيب يلّا نتجمع، لأ، ما عندهمش الحتّة دي بصراحة. إن هم يلموا شمل العيلة كده، لأ، مش بق مش بقت موجودة دلوقتي.
العادة دي كانت كان ليها دور طبعًا في إنها يبقى في، آآ، زي ترابط كده مشاركة، كرم ب
آه بالضبط آه. كان لأ، كان في ترابط أسري وقتها، وكرم وكل حاجة، آه، كانت موجودة وقتها كتير أوي.